Tabii tabii, yani, işte, şimdi ya, sosyal hayat da olabilir bu. Hani, eee, şey de olabilir. Ama, eee, işle ilgili mesela, eee, iş telefonumu genelde kapatırım. Bireysel telefonum açık kalır. İş telefonumu, eee, işten, işte, işe başlamadan önce bir yarım saat önce açarım. Herhangi bir mail gelmiş mi, çağrı gelmiş mi ya da bir yazışma var mı diye. Eee, gece de yani, iş bittikten sonra da aslında telefonum biraz açık kalıyor. Eee, çünkü, eee, farklı, eee, ülkelerdeki kurumlarla çalıştığım için ordaki saat farklılıklarından dolayı. Eee, o yüzden, hani, işten sonra da böyle bir 2-3 saat aslında, eee, o telefon elimde kalıyor, gelen çağrıları ya da talepleri karşılamak amacıyla.
Hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Evet, haklısın. Hı hı.

Hı hı.
Bir nokta var mı?
Şöyle, eee ya, özel günlerde, mesela, eee, işte, ailemle ilgili yapmış olduğum planlarda, eee, bunu sekteye uğratacak, eee, hiçbir şekilde, hani, ya o yaşam dengesini, o dengeyi bozacak, eee, hiçbir, eee, çalışma şeklini ya da iş, eee, sürecini, eee, kesinlikle istemiyorum. O zaten onların planını önceden yaptığım için de, çakışmaması için uğraşıyorum. Eee, bu şekilde planlıyorum aslında.
Evet. Hıı. Anladım. Evet, anladım. Yani, orada kesin bir çizgin var. E, bu da sanırım, hani, denk
Hıh. Tabii. Kesinlikle.